Wah, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, skill yang paling penting itu, untuk kita kuasai ketika mungkin kita terjun ke dunia pekerjaan itu, yang pertama itu skill, eee, ini ya, apa, eee, cara kita berbicara dengan orang lain gitu, es komuni iya, komunikasi, communication skill gitu. Nah, gimana kita be ketika bertemu dengan orang lain, orang yang berbeda latar belakang, mungkin pendidikan dan juga kayak, pekerjaannya nanti juga bakal beda dengan kita gitu. Nah, di situ sangat de kan juga, eee, cara-cara berkomunikasi. Nah, selain itu juga, skill kayak presentasi untuk, eee, apa sih, mengungkapkan pendapat gitu, dan berikan penjelasan ke orang-orang gitu. Nah, skill seperti itu dan kek keberanian juga sih, berani nggak sih, ketika kita mau menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu. Nah, itu penting juga untuk dikuasai. Terus yang iya, yang ketiga itu mungkin skill kaya administrasi, terus kaya kita yang harus bisa me-manage apa yang sedang kita pekerjakan, eee, apa yang sedang kita kerjakan gitu, jadi biar, eee, kita tuh lebih teratur, lebih rapi, sehingga orang akan suka dengan pekerjaan kita, gitu.
Mhm. Iya. Oh, komunikasi berarti paling penting ya? Mhm. Oke. Mhm. Mmm. Iya iya. Mmm, mhm mhm. Penting banget ya? Oke, mhm. Oh iya, betul betul. Mhm, ih betul banget sih. Mhm. Nah kalau misalkan ngomong-ngomong tadi nih, Kak, eee, skill yang tadi Kakak sebutin nih, Kakak ada enggak sih, pengalaman Kakak tuh pindah ke pekerjaan dengan industri yang berbeda, tapi skill itu tuh selalu kepakai gitu, Kak?
Oh, wah, pernah banget ya. Saya tuh udah, eee, 3 kali 4 kali lah masuk yang sekarang, ya pindah-pindah pekerjaan gitu. Nah, yang pertama itu saya b eee, bekerja di perusahaan, eee, kontraktor, eee, minyak gitu, eee, minyak lepas pantai. Nah, itu saya bener-bener kayak kerjanya itu di lebih banyak di lapangannya gitu. Nah, saya bekerjanya di bagian kebetulan di bagian kesehatan keselamatan kerja. Nah, di mana memang dituntut banget itu untuk saya kemampuan, eee, bisa, eee, mempresentasikan atau menyampaikan sesuatu ke orang-orang gitu, tanpa memberikan mereka tekanan, tapi mereka memberikan imbal balik yang, eee, baik untuk, eee, perusahaan gitu. Nah, kan itu yang pertama, yang kedua itu, nah beneb ini nggak sesuai jurusan sebenarnya sih, saya itu bekerja di bagian, mmm, asuransi. Tapi di bagian, eee, customer service sama bagian kayak, eee, apa ya, analis, eee, untuk mengecek klaim dari orang yang mau klaim ke asuransi tersebut, gitu.
Wah, gimana tuh, Kak? Wow. <chuckles> Mhm. Oke. Mhm. Mhm, mmm. Iya iya iya. Iya. Oh. Berarti dari kontraktor, pindah ke asuransi dan customer service lagi gitu ya, Kak, ya? Ini bunyi aja udah beda banget ini, Kak.
Iya bener, jadi